Aujourd'hui c'est un peu dur. C'est un peu dur avec hem, avec mes parents. Heu, c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué, heu, ils veulent m'imposer tout. Heu, je suis adulte, hein, quand même. Heu et ils ils veulent, heu, tu vois me dire: «Ouais fais comme ci, fais comme ça» heu heu, et et et et tu vois j'ai du mal à leur dire: «Non» donc heu, n n n alors je dirais- bêtement- mais je je dis: «Oui» un peu t trop, tu vois? Heu et et je pense que je suis arrivé heu, j'en ai marre aujourd'hui, heu et il faudrait que j'arrive à poser des limites mais j'arrive pas à le faire et j'aurais besoin un peu de ton aide là-dessus s'il te plaît.
Mmh mh. Oui, j'entends. Ah! Mmh mh. Mmh mh. Mmh, d'accord, bah écoute, en tout cas, je comprends et heu, sois pas aussi dur avec toi, hein. Heu, il y a beaucoup de gens, t'inquiète pas, qui ont qui ont du mal avec les relations parentales. C'est pas facile, hein, heu, de mettre de la distance, surtout quand c'est des parents un peu un peu trop «couvents,» heu, on va dire ça. Donc heu, écoute, si on peut trouver des solutions ensemble, heu, allons y, hein. Hem, du coup, tu disais, tu as du mal à leur dire non, c'est quoi heu, c'est quoi les situations? C'est quoi les propositions qui te font auxquelles tu te sens forcé de dire oui?
Bah en fait, d tu vois, ça peut partir de choses un peu anodines, un peu «bon, allez». Mais tu sais, j'ai l'impression, du coup, je suis toujours un adolescent. Par exemple, heu, ils viennent chez moi: «Heu, ah bah, il y un peu de poussières là, ah bah là, heu, tu aurais dû plier ton linge comme ça, ah mais ça» mais j'ai l'impression de de subir, tu vois, une inspection, heu, à chaque fois donc, heu, je les invite plus trop, tu vois? Parce que c'est bon, heu heu, bon si vraiment, heu, chez moi c'était absolument horrible, heu je je dirais: «Bon, bah, OK ils ont raison». Là, heu, je trouve que c'est un peu fort de café, tu vois?
Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh, d'accord. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, ils continuent à t'infantiliser en fait, ils veulent quand même, heu d'accord et heu
Ouais, voilà, ouais. Mais moi je dis: «Oui, oui» tu vois? Je suis là, je fais: «Ah oui c'est vrai» mais et pourquoi je dis pas: «Non, heu, arrêtez!» tu vois?
<chuckles>